Thực ra thì đối với mình nhá, cái việc mà mình dọn ấy, ví dụ như cái công đoạn nấu nướng đi, mình đã biết là mình sẽ cần phải dọn cái gì lúc đấy rồi, thì là nói chung là xong cái đoạn đấy nhá. Còn cái đến đến cái đoạn mà dọn tổng đi, gia vị hay là những cái rác rủng này kia đi, thì nó là theo ngày luôn rồi ấy. Mình cảm giác nó cứ theo một cái thói quen luôn. Và khi mà đã nó đã trở thành thói quen rồi ấy, thì chả lúc nào mà mình cảm giác là bị mệt khi mà mình đi dọn nó cả. Chứ mình không phải để dồn nhà. Ví dụ trong tuần thì là nấu, đúng không? Cuối tuần mới dọn ấy. Ui lúc đấy mới mệt bạn ạ.
Ừm. Rồi. Đúng rồi, hiểu. Ừm. Rồi, hiểu. Ừm. Rồi, có nghĩa là bạn Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, có nghĩa là theo bạn thì vẫn cứ, ơ, giữ nguyên cái quan điểm là cứ làm đến đâu, dọn đến đấy, à, chứ không phải là cứ, ơ, ví dụ như là vài ngày mới dọn một lần thì chắc chắn là cái công việc nó sẽ bị dồn vào nhiều lên và nó bẩn hơn, đúng không? Thì lúc đấy dọn thì chắc chắn là sẽ bị, gọi là, lười rồi là nhàm chán không muốn dọn. Rồi.
Đúng rồi, nó chỉ là đơn giản như thế thôi. Ừm. Ừm. À! Ừ, với mình có một mẹo bạn ạ, quên mất đấy. Đó chính là mình sẽ sử dụng những cái công cụ hỗ trợ. Ví dụ nha, ví dụ giả sử như những cái vết dầu mỡ đi, thì là mình sẽ phải dùng những cái chai Cif, chai Cif thì nó sẽ tẩy rửa luôn được mà, tiện luôn.
Mẹo gì nào? Ừm, cái gì nào? À! Rồi sao? À! Rồi, hiểu, hiểu, ừm. Nghĩa là những cái, a, vết bẩn mà nó hơi cứng đầu chẳng hạn, thì có những cái, á, chai, kiểu như là, chất hóa học để có thể giúp bạn là tẩy rửa nó dễ dàng hơn. Là một cái mẹo rất hay đấy, ừ, có thể là sẽ giúp ích đấy. Ừm. Vậy thì theo bạn ken kích một cái căn bếp mà nó gọn gàng ấy, thì không có nghĩa là căn bếp gọn gàng thì nó chỉ đơn giản là chuyện sạch sẽ, hay là nó còn nói lên cái cách sống của những cái người mà sở hữu căn bếp đó?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, nó sẽ là cả 2 luôn nha. Đương nhiên là đầu tiên là cái mặt, ừm, nhìn thấy ngay đó chính là nó sạch sẽ thật rồi. Nhưng mà khi mà nhìn sâu xa hơn về cái con người mà đứng bếp, thật sự những cái con người mà sử dụng cái căn bếp đấy ấy, thì nó có thể tiết lộ được một phần tính cách luôn nha. Ví dụ giả sử như mình đi, mình dọn bếp như thế nào thì mình chính xác là kiểu người như thế luôn, nhanh nhẹn, ý là, kiểu, muốn cái gì là nó phải xong cái đấy ấy, chứ mình không, kiểu là, rề rà, rề rà đâu.
Rồi, sao nào? Nói rõ hơn chút đi. Rồi. Đúng rồi. À! Rồi sao nào? Ừm. <laughs> Rồi, ý. Ừm, rất hay. Ờ, thế thì có giờ bạn nghĩ là cái căn bếp của nhà bạn ấy, nó là nơi mà nuôi dưỡng cái năng lượng tích cực cho cả nhà bạn không?
Có đấy. Tại vì mình thấy là như mình mỗi lần mà mình thấy s ừ, mình thấy là nó có rất là nhiều năng lượng tích cực luôn. Bởi vì như mình vừa nói đấy, giả sử như là mình có đang căng thẳng đi, mình xuống bếp mình dọn dẹp xong cái là tự nhiên mình thấy là mình cũng bớt căng thẳng đi này. Rồi xong đó là khi mà nhìn thấy bếp sạch sẽ, gọn gàng, đúng không? Nấu ăn ở trong đấy những cái bữa ăn ngon cho gia đình đi, tự nhiên mình cũng thấy là, kiểu, đong đầy tình yêu thương các thứ ấy mà. À! Tít đầu thôn. Ừ.
Kiểu như là, mọi người đều tập trung ăn uống ở đó mà. Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm, rồi. <laughs> Rồi. Ờ, vui vẻ, đúng không? Kiểu như là, là là bạn có bao giờ bạn nghĩ rằng là, kiểu như, một, ờ, ngôi nhà mà nếu mà lúc nào mà cũng có lửa ở bếp này, cũng có cái sự ấm nóng của cái bếp và lúc nào cũng luôn hoạt động ấy, thì nó sẽ, gọi là, căn nhà đấy nó sẽ hạnh phúc và nó sẽ đầm ấm hơn là những nhà mào nào mà ít nấu nướng không? Bạn có bao giờ bạn nghĩ đến cái ý đấy không?
Ừm.

Ờ, thực ra á để giữ cho cái bếp nó luôn gọn gàng ấy thì nó phải sạch sẽ, nhìn nó sạch thì nó cũng phải nó cũng sẽ gọn hơn, đúng không? Thì cái việc mình thấy khó nhất ấy, đó chính là mấy cái khu vực nó có dầu mỡ như là cái hút mùi này, hay là cái cái cái mặt bàn ấy. Nó, kiểu là, sẽ phải lau chùi thường xuyên thì nó mới giữ được cái độ bóng mới của nó ấy, còn lại nếu mà giả sử quên 1-2 ngày cái là thôi đến lúc đi dọn là thề biết mùi liền ấy.
Đúng rồi. Hợp lý, đồng ý luôn. Ừm. Công nhận đấy, ừm. Công nhận luôn. <laughs> Kiểu như là, lâu ngày ví dụ dầu mỡ là nó két vào thì cũng khó mà vệ sinh, đúng không? Đúng rồi, thế thì, ừm, à, bạn là người thích, kiểu, ờ, bếp, ơ, tối giản hay là, kiểu, hiện đại. Có nghĩa là bây giờ thấy là có rất nhiều cái kiểu mẫu bếp ấy, nó rất là hiện đại, nó nó thậm chí là có những cái tủ bếp nó kịch trần này kia đấy, thì bạn thích cái căn bếp của bạn nó sẽ trông như thế nào?
Ừ, đúng rồi. Ừm. Thực ra nhá, cái bếp thì đối với mình ấy, nó phải là có nhiều công năng và nó tiện lợi cho cái chiều cao của cái người đứng bếp. Ví dụ như giả sử như cái cái cái tủ bếp mà kịch trần, đúng không? Mà chiều cao của mình lại có giới hạn thì cũng không có hợp lý, mình không thể đổ để hết đồ lên đấy được ấy. Thì đấy, đối với mình ấy, nó cứ phải là phù hợp với công năng, phù hợp với chiều cao của mọi người trong gia đình đã.
Ừm. Hợp lý, rồi. Ờ, hiểu, hiểu, ừm, nghĩa là bạn, à, ừm, đề cao cái ờ, đề cao cái chuyện là ló phù hợp với những người mà hay đứng bếp này. V và nó phải có những cái công năng mà nó phải thật là tiện và không kiểu bị, ờ, dài dòng văn tự, kiểu, kiểu thế, đúng không? Hiểu nôm na là như vậy. <laughs> Ô kê, bây giờ đi sang một chút về phía cảm xúc của bạn nhá, thế thì khi mà bạn, ờ, nhìn thấy một căn bếp, ưm, ờ, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ thì, ờ, bạn cảm thấy thế nào?
Đúng rồi. Ừm. Đúng, đúng rồi. Ừm. Ôi, nhìn cái con căn bếp mà nó gọn gàng, sạch sẽ là nhìn là muốn đứng vào nấu ăn liền ấy bạn ạ, còn nếu mà nhìn cái căn bếp mà bẩn bẩn ấy, là thề luôn, ý là nhá, mình không phải là, kiểu, mình lười, nhưng mà mình sẽ chán ấy, chán cái việc dọn này, chán cái việc mà đứng bếp nấu ăn luôn ấy.
Mát hết cả mắt à? À, rồi, hiểu, hiểu. Còn bẩn sao? Ừm. Ừm. Kiểu như, là trông nó bẩn quá thì, kiểu, bị mất hứng, đúng không? Trông sờ vào cái gì cũng dầu mỡ rồi là đồ đạc thì vứt lỉnh cà lỉnh kỉnh, đúng không?
Đúng rồi.

Đúng rồi, nhiều khi nấu ăn, à, cả gia đình có thể là quây quần vào mỗi người làm một cái, ơ, hành động nhớ. Ví dụ người nhặt rau, người rửa rau, người thì, ờ, sơ chế này kia đấy, thì cả cả gia đình mỗi người một việc thấy nó sẽ vui v vẻ và nó hạnh phúc hơn cái việc là đặt đồ ăn, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Mình cũng thấy cái điều đấy là nó vui hơn ấy. Kiểu mỗi người một việc, người nấu thì sẽ có người rửa bát, đúng không? Như thế là tình cảm gắn kết quá còn gì nữa.
Ừm. Ô kê. Rất hay. Ừ, đúng rồi. Quá hợp lý. Ờ, nghe qua nãy giờ ấy thì bạn cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái cách mà để giữ bếp gọn gàng, đúng không? Vậy như bây giờ nếu mà hỏi bạn một cái nguyên tắc mà bạn cho là nguyên tắc vàng đấy, để mà có thể giữ được căn bếp lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ thì bạn sẽ cho rằng đấy là cái nguyên tắc vàng gì? Hay là bạn vẫn, a, có thể là bạn vẫn giữ quan điểm là làm đến đâu dọn đến đấy, hay là còn thêm một cái nguyên tắc nào đó nữa không?
Ừm. Ờm. Ờ, thực ra thì cái làm đến đâu, làm đến đấy thì vẫn đặt lên hàng đầu rồi nhá. Nhưng mà mình nghĩ có một cái vấn đề mà rất là nhiều người ờ, hơn nhiều gia đình Việt gặp phải đó chính là cái việc là ăn xong không rửa bát ngay mà cứ vứt ở bồn. Thì mình thấy là chỉ cần cải thiện cái đấy thôi nha là nhìn nó đã sạch sẽ hơn rất là nhiều rồi. Đó.
Rồi. Ừm. Cái nào nào? À, đúng rồi. Ờ. Ờ, rồi, ừm. Nghĩa là bây giờ là bạn thấy là những cái nhà nào mà ăn xong không rửa bát ngay mà cứ để bát nó bừa bộn ra như thế thì đấy cũng là một cái, à, lý do khiến cho bếp mà mặc dù là cứ cho là, à, có vẻ là gọn gàng đi nhưng mà trông nó vẫn cứ không gọn gàng thế nào đấy, đúng không?
Ừm. Đúng rồi. Nhìn gọn gàng nhưng mà chỉ cần nhìn vào cái bồn rửa bát mà thấy bát là mỡ, dầu mỡ, rồi xong đó là ruồi nhặng các thứ bay vào đấy. Chưa kể là đấy, ruồi nhặng các thứ nhớ, nó bẩn mà nhìn nó nó ghê ấy. Nếu mà giả sử rửa ngay đi, đúng không? Cất ngay lên trên tủ chả là quá là gọn à?
<laughs> Đồng ý. Ôi giời ơi, hiểu, ừm. Ừ. Ừ, trông Đúng rồi, hợp lý. Rất hay. Ờ, thì cứ, gọi là, cái nguyên tắc kim cương của bạn đi, lắm nguyên tắc, a, làm đến đâu, dọn dẹp sạch sẽ đến đấy, ấy rồi cái nguyên tắc vàng là cái nguyên tắc mà là ăn xong thì tốt nhất là cứ rửa bát đi chứ, đúng không? Chứ cứ để mà dầu mỡ rồi là ruồi. À, nguyên tắc, a, và bạc đi, nguyên tắc bạc đi. Rồi. Nguyên tắc vàng rồi, nguyên tắc bạc đi. Ờ.
Đúng rồi. Ừ, với lại mình có một cái nguyên tắc nữa. Ờ, đó chính là Ừ, nguyên tắc bạc đi, nói chung là tổng cả thể tất cả lại đi nhá. Nói chung là nó sẽ thuộc vào cái quy tắc là trong ngày luôn bạn ạ. Trước khi đi ngủ, có nghĩa là khi mà đi ngủ thì sẽ là kết thúc một ngày mà, đúng không? Nên là trước khi đi ngủ ấy, mọi cái thứ là bát, đũa là nó phải sạch sẽ này, bếp thì nó phải khô ráo này, sáng mai bước vào bếp một phát là phải có đồ liền để mình nấu liền ấy. Thì như thế là nó sẽ chuẩn nó có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm sau luôn. Cũng như là mình kết thúc cái công việc trong cái ngày trước như thế này ấy, thì mình thây đây đây là một cái cách mà mình ừ, giúp cho mình kiểu cảm giác là mình sẽ biết được là mình nên làm cái gì ấy.
Rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Rất hay. Rồi. Ô kê. Ừm. Ô kê, 3 nguyên tắc này rất hay đấy, ờ, hoàn toàn là đồng ý với những nguyên tắc của bạn. Ờ, khuyên nhanh một phát cho những cái người mà luôn bỏ cuộc giữa chừng khi mà phải dọn bếp đi xem nào? <chuckles>